Đúng rồi, nó là tàu hũ nóng là thật ra nấu từ đậu nành á bạn, nấu từ đậu nành tươi luôn chứ nó hông phải là đậu phụ, tại vì, ờ, tàu hũ nóng thật ra nấu nó là một cái loại mà, gọi là, tàu hũ non, nó nó là cái cái loại mà đầu tiên từ đậu nành ấy. Ờ, khi khi mà đậu nành xay ra cái, ơ, cái cái nước đậu thì cái nước đậu đó sẽ đem đi nấu là tàu hũ nóng luôn, chứ hổng phải là cái đậu đậu phụ, đậu phụ nó là tàu hũ, nó là một dạng khác rồi. Ví dụ như người ta có thể chế biến đậu phụ để làm đậu phụ chiên nè, là tàu hũ chiên nè, hoặc là tàu hũ để mà nấu canh, còn tàu hũ nóng nó là một cái dạng đậu nành và nấu lên luôn á bạn, nấu thành tàu hũ luôn, đấy, ừm.
Ừm. À. À. Ừm. À. Đúng rồi, ừm. Ừm. À, mình, à, cũng thấy là người ta, a, nấu cái dạng đó và khi mà, ờ, nấu lên thì nó có cái độ mềm và nó có cái độ, kiểu, mượt hơn đậu phụ rất là nhiều, đúng không? Ừm, đ rồi, rồi, hiểu rồi.
Đúng rồi, nó rất là mềm, đúng rồi, đúng rồi, nó mềm và nó mượt mà nhìn hình ảnh nó rất là đẹp luôn, kiểu, như nó bóng bóng đẹp lắm, ăn kèm với nước đường, đúng rồi, ăn kèm với nước đường với lại nước cốt dừa. Đấy, mình khá là thích cái món đó. Ừm.
Đúng rồi, nó bóng bóng, đẹp, đúng rồi. Ừm. À, ăn với nước cốt dừa, ừm, vì hồi bé thì, à, thường thường mọi người cũng thích ăn đồ ngọt, đúng không bạn? Thế thì, à, bạn có nhớ là hồi đó là, ừ, cứ mỗi một cái bát tàu hũ nóng như vậy là giá bao nhiêu tiền không? Mấy trăm đồng?
Đúng rồi, nít ấy. Ờ, giờ nói nghe mình cũng hổng nhớ nhưng mà thời điểm cách đây mấy mươi năm thì, ờ, chắc cũng tầm khoảng, ờ, 1.000, 2.000 gì đó 1 chén tàu hũ, ngàn đồng á bạn. Ừ, thì đấy, ừm, nhưng mà nếu mà bây giờ thật ra tàu hũ nóng thì cũng có bán ở một số cái chợ, hoặc là mấy cái cửa hàng, ờ, đồ ăn đồ uống chè, mấy cái cửa hàng chè ấy thì người ta cũng có bán. Nhưng mà theo như mình nhớ là dao động khoảng tầm khoảng, ơ, 10.000 mười mấy ngàn chén gì đó, thì nó vật giá nó leo thang theo theo giai đoạn, theo thời gian mà, đấy, ừm, ừm.
À, rồi. Đúng rồi. Ừm. À, rồi. Ừm, đúng rồi. Thế thì, à, khi ăn cái món này thì bạn có nhớ cái hương vị của nó như thế nào không? Đến bây giờ bạn còn nhớ không?

Ờ, thật ra, thời điểm bây giờ thì mình cũng không có còn ăn chè tàu hủ nữa. Tại vì, ờ, mình cũng có ăn một vài lần ở mấy cái hàng quán ở ngoài chợ, nhưng mà mình thấy nó hổng có ngon, cho nên là mình cũng hổng có mê nữa. Nhưng mà hồi nhỏ thì nấu thì, ờ, mình cảm thấy rất là OK, tại vì cái, ờm, cái gánh hồi xưa nấu là tàu hủ người ta nấu kèm với lá dứa á bạn, nên nó rất là thơm luôn. Đúng rồi, lá dứa rồi cái nước đường cũng bỏ kèm lá dứa, rồi nước cốt dừa cũng có kèm lá dứa luôn, nên là ăn cái chén tàu hủ kiểu như là cái cái hương vị nó rất là đặc biệt luôn. Còn bây giờ hổng có. Thì cá nhân mình, mình thấy bây giờ thì cũng có bán nhưng mà mình thấy nó hổng có ngon bằng hồi xưa á bạn. Ừm.
Nó thơm. Vậy à? Là bạn cũng thường ăn, a, mà lúc đi về đi về học, đúng không? Đang đói mà có một cái bát đấy ăn thì chắc chắn là hết sảy rồi. Vậy, à, khi ăn cái món đấy về thì bạn không ăn được cơm thì bố mẹ bạn có hỏi là "Tại sao hôm nay ăn ít cơm thế" không?
Ừm, ừm. <chuckles> Ờ, thật ra hông bạn, mình ăn có chén tàu hủ đối với mình cái chén nó có tí xíu à, nó đâu có no đâu bạn. Tại vì mình thấy mình ăn, mình thích vậy thôi chứ hông phải là mình ăn nó no bụng. Trời, tàu hủ đó để mà ờ, không cái chén nó khá là nhỏ á bạn. Không, cái chén nó nhỏ lắm bạn, cái chén nó là cài loại chén sành hồi xưa chứ không phải là chén sứ to to giống như bây giờ đâu. Cái chén sành nhỏ nhỏ hồi xưa nó cái cái cái, ơ, cái thể tích, cái dung tích nó chứa chắc bằng phân nửa cái chén chén ơ, cái chén kiểu bây giờ thôi à. Nên cái lượng nó khá là ít rồi ăn, kiểu, ăn buồn miệng, ăn thèm ăn vậy thôi nhưng mà chiều tối về là vẫn ăn cơm chứ hổng phải là ăn tàu hủ xong rồi nhịn nhịn luôn sao chịu nổi, kiểu vậy. Ừm, đâu có ăn thay cơm được đâu bạn. Ừm.
À. Ồ! Tưởng một chén là một bát to chứ hả? Một chén có phải là một bát cơm không? Ừm. Rồi. À, vẫn ăn cơm bình thường. <chuckles> Rồi, như như vậy ăn, a, ừ, ăn một cái bát nho nhỏ kèm theo nước dừa. Vậy có cho thêm quẩy vào ăn không bạn, hay là cái món này cũng chỉ ăn như vậy thôi, không cho thêm gì vào?